Eh no, assolutamente, io sono una patita dei profumi. <clicks tongue> Ehm, soprattutto profumi di nicchia, e ho provato i profumi Petits et Mamans, mhmm, <smacks lips> li ho provati, non mi sono piaciuti. E quindi, diciamo che dalla m mhmm, dalla gravidanza no non sono cambiati i miei gusti in profumi, mi mi mhmm mi piace sempre sperimentare, ehm, <smacks lips> però non è che ho cambiato i miei gusti, quelli sono rimasti. Pens ne ho provato eh, ne ho preso uno anche per il mio bambino. Chiaramente, è un profumo apposta, senza alcol, e a vo a volte glie glielo metto glielo metto anche a lui prima di uscire, perché proprio sono un'amante, per me p ecco, profumo anche lì è mhmm, rappresenta una buona fetta de de de diciamo del mio outfit
Mh. Ah, okay. Mh-mh. Mh. Certo. Mh-mh. Per sentirti sicura sicura di te avrei una personalità decisa. Chiaro.
Sì. Esatto esatto. Esatto.
E, per curiosità, che profumo utilizzi, che note, che fragranze utilizzi sul tuo bambino o su di te?
Allora quelle su su mio bambino sono note muschiate. Ehm, mentre, invece, su di me, io prediligo, ehm, la la vaniglia, e la cipria, quindi i cipriati vanigliati, ehm, ma non ecco, non sono un'amante dei dei floreati e de degli agru e dei agrumati, non sono in non sono amante di quelli quindi belle intense, dolci, sono le mie miei profumi.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Okay.

Senti, volevo chiederti, quando devi scegliere un outfit, come come lo scegli? In base a quello che ti fa sentire un po' più sicura di te stessa, o in base a quello che trovi pulito in armadio?
S sì. Mh-mh. No, sicuramente lo scelgo in base a quello che mi fa sentire meglio con me stessa. Ehm, dunque, ad esempio generalmente io, uhm, opto per cose, ehm, comode
Mh-mh.
ehm, ma non scontate. Ecco, queste sono le ve le 2 cose re diciamo per le quali opto. Diciamo che i miei due capi, ehm, jolly, se così si può dire, sono i leggins
Okay.
se devo uscire e fare qualcosa di sì, se devo far qualcosa di casual. Il leggins con sopra qualcosa di abbastanza lungo, quindi che mi copra il fondoschiena, o se no il jeans. Questi sono i due capi in genere che mi salvano, che mi fanno sentire anche bene.
Ah, basici. Mh.